ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ ความจริงเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วค่ะ แต่ว่าอยากจะมาขอคำ ปรึก ปรึกษาเพื่อที่จะรับมือ ถ้าเกิดว่า มัน ห เกิดเหตุการณ์นี้อีกในอนาคตอะค่ะ
อืม ค่ะ ได้เลย ไหนเล่าให้ฟังสิคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ย?
ได้เลยค่ะ คือมันจะมี เอ่อ ปีที่แล้วไปทริปที่อเมริกา ใช่ไหมคะ แล้วตอนวันกลับอะค่ะ ดันเป็นวันที่ เอ่อ มันเกิด เอ่อ เขาเรียกว่า จ เอ่อ สายการบินทุกสายการบินทั่วโลกที่ดีเลย์ เพราะว่ามันมาจาก อ่า Blue blue screen error อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ มันทำให้ อ่า ทุกสายการบินทั่วโลกอะ แล้วมันก็ดันเป็นวันนั้น วันที่เรากลับพอดีอะค่ะ มันเลยทำให้ เอ่อ คือตอนนั้นน่ะอยู่ที่ฟลอริดา ใช่ไหมคะ ต้องบินมาต่อเครื่องที่ San Francisco แล้วเครื่องที่ฟลอริดามันดีเลย์ค่ะ แล้วพอดีเลย์เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับ เราก็เลยไปตกเครื่องที่ San Francisco อะค่ะ อะไรแบบนั้น ก็เลยเหมือนแบบทำให้เราเนี่ยต้องอยู่ที่ San Francisco อีก 1 คืน แล้วคือทางสายการบินเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรด้วย เพราะเขามองว่า มันเป็น เอ่อ เหตุสุดวิสัยที่เกิดกันทั่วโลก ไม่ใช่แค่สายการบินเขา โอ้โฮ แล้วตอนที่ไปถึง San Fran น่ะ ตอนนั้นถึงตอน 02:00 ค่ะ ซึ่งก็ไม่มีใครอยู่ที่สนามบิน แล้วคือเราก็อยู่สนามบินแล้วแบบ "แล้วฉันจะทำยังไง?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อ๋อ โอ้โฮ อะฮะ โอ้ อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> เออ โอ้โฮ ก็คือแบบนอนรอที่สนามบินเลยเหรอคะ? แล้ว แล้วต้องรอกี่ชั่วโมงก่อนที่จะบินออกจากซานฟรานล่ะคะ?
24 ชั่วโมงค่ะ อา เที่ยวถัดไปก็คือเวลาเดิม แต่ว่าเป็นวันถัดไปค่ะ แต่ความจริงแล้วอะ ก เอ่อ ด้วยความที่ อ่า เราก็คุ้นเคยกับ San Francisco ฉะนั้นเราก็โอเค ตอนนั้นอะถามว่า ตกเครื่องเสียใจไหม ก็ ก็เสียใจแต่ใจหนึ่งก็ดีใจนะ อุ๊ย ฉันได้อยู่ San Fran ต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ ว้าว อะฮะ อืม อา อือฮึ อย่างน้อยก็ 24 ชั่วโมงเนาะ ได้เที่ยวต่ออีกนิดหนึ่ง <chuckles>
ค่ะ แล้ว ใช่ ได้เที่ยวต่ออีกนิดหนึ่ง ก็ โอเค คือด้วยความที่ อ่า เราก็คุ้นเคยกับ San Fran เราก็รู้แล้วแหละว่า โอเค ฉันจะนอนตรงไหน ก็จอง เอ่อ จองที่พักเลยค่ะ แล้วก็เรียก Uber เรียกแท็กซี่ แล้วก็ เอ่อ ไปถึงที่พักตอนประมาณ 03:00 แล้วก็เช็กอิน เข้าโรงแรม อะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็ตื่นมาตอน สิบเอ็ด โมง เช็กเอาต์ฝากกระเป๋า แล้วก็ไปเจอเพื่อน แล้วก็ไป อ่า ช็อปปิง กิน ข กินข้าว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ความจริงอะ เอ่อ ตอนนั้นน่ะก็คือ เอ่อ เราได้จองตั๋วใหม่ไว้แล้วแหละ ก็คือเหมือนซื้อใหม่ เลยค่ะ เหมือนกับแบบตั๋วที่เคยมีอะก็ต้องทิ้งไปเลย
อา ค่ะ อือ ๆ อืม อา อืม ๆ ฮะ! คือต้องซื้อตั๋วใหม่เลยเหรอคะ? เขา คือสายการบินไม่รับผิดชอบเลยเหรอ?
ใช่ค่ะ ไม่รับผิดชอบเลย เหมือนกับว่าเราไปไม่ทัน ค่ะ
โอ้ Oh God! แล้วแบบนี้ค่ะ คือได้แบบว่าซื้ออะไรนะ เรื่องแบบว่า ซื้อการ อ เรียกอะไร ทริป เอ่อ เวลา ส เหมือนว่า เวลามีการดี อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ แทรเวล พวก ใช่ ๆ ๆ ได้ซื้อไว้หรือเปล่าคะ?
ทางมันไกลค่ะ ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทาง ใช่ค่ะ ซื้อค่ะ ซื้อค่ะ แล้วแต่ แต่ก็ไม่คิดด้วยนะคะว่า จะแบบได้ใช้ คือตอนนั้นอะ ซื้อแล้วก็พยายาม ที่จะเก็บหลักฐานทุกอย่างมาล่ะค่ะ แบบ แล้วก็มาเคลมที่ไทย แล้วแต่ แล้ว ไม่ใช่เคลมที่ไทยอย่างเดียวนะคะ ก็คือกะจะเคลมที่ American Airline ที่นู่นด้วย แต่มัน มันก็ยากมากเลยค่ะ ต้องขอบอกว่า เวลาเคลมเนี่ย คือ คือคุยกันก็ มันอยู่คนละเวลา ใช่ไหมคะ? เขาก็ไม่รับสายโทรศัพท์เราเลย เราก็ต้องได้แค่เปิด Ticket ไป แล้วกว่าเขาจะตอบ Ticket มา โอ้โฮ ดิ้งด่องกันประมาณเกือบ สาม เดือนอะค่ะ กว่าที่แบบเขาจะ คือในท้ายที่สุดเนี่ย สายการบินน่ะเขาก็ขอโทษ แล้วก็ เอ่อ ให้มาเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็น เป็น Mileage ซึ่งถามหน่อย เราคนไทยเราไม่ได้ เราไม่ได้บิน American Airline บ่อยนี่
เออ อืม ๆ อะฮะ เออ ๆ อ๋อ โอ้โฮ อ๋อ <laughs> ฉันจะได้ใช้เมื่อไร ใช่ไหมคะ? เออ ๆ
ใช่ค่ะ แล้วแบบให้มาทำไม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบ โอ๊ย โอ๊ย แต่ก็เอาเถอะ ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไร อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลย อ่า เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละค่ะ ก็เลยอยากจะมาถามว่า แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคราวหน้าเนี่ย เอ่อ มีวิธีที่จะรับมือกับมันยังไงคะ? ก็ดัน คือเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ บินกันมาเป็น 10 ปี เขาก็ไม่เคยที่จะดีเลย์ขนาดนี้ วันที่เรา จะออกจากอเมริกา ดันดีเลย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ อา ค่ะ อืม ๆ อืม <chuckles> เป็นผู้โชคดีเนาะ ดันเป็นผู้โชคดี อา เข้าใจค่ะ อืม อืม อันนี้ก็เข้าใจเนาะ เวลาที่เราต้องเดินทางทริปต่าง ๆ แล้วพอมันเกิดความไม่แน่นอน เกิดการเลื่อน เกิดการยกเลิกไฟลต์เนี่ย มันก็ทำให้อาจจะ เอ่อ เกิดอาการความ เหมือนอาการเครียดได้นะคะ จริง ๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ ที่คุณได้แบบว่า มีการซื้อประกันการเดินทาง อย่างเงี้ย ซึ่งเป็นการวางแผนการเดินทางที่ดี เช่ เช่นกันนะคะ ดังนั้นก็จะแบบแนะนำให้ทำแบบนี้เสมอนะ ถ้าสมมติว่า จะต้องแบบว่า เดินทางไปต่างประเทศ หรือว่าทริปอะไรต่าง ๆ เนาะ ที่มันเป็นมูลค่าสูง แล้วเราเดินทาง ง ทางไกล อย่างเงี้ย การซื้อประกันการเดินทาง หรือว่าแม้กระทั่งประกันสุขภาพเนาะ อย่างเช่น เราไปเที่ยวประเทศอื่น อย่างเงี้ย เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะคะ ถ้าเราสามารถซื้อประกันได้นะคะ มันก็จะทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นด้วยนะคะ นอกจากนี้เนาะ ถ้าไปเที่ยวนี่ อยากจะแนะนำนะคะ อาจจะให้มีการจัดแผนสำรองง่าย ๆ เนาะ อย่างแผน B อย่างเงี้ย เหมือนตอนที่คุณน่ะค่ะ แบบว่า เอ่อ โชคดีจากตอนที่ตกเครื่องเนาะ อยู่ San Frans แล้ว เอ่อ ได้มีโอกาสไปเที่ยว ไปเจอเพื่อน อย่างงี้นะคะ อันนี้ก็แบบดีมาก ๆ เลย แต่ถ้าเราไปเมืองที่เราไม่คุ้นเคยเนาะ อาจจะต้องไปดีเลย์ หรือว่าไปตกเครื่อง หรืออะไรต่าง ๆ ในสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อน หรือว่า เอ่อ ไม่เคย ไม่คุ้นเคยเงี้ย ก็อยากจะให้จัด เหมือนว่าแผนสำรองไว้ทุกที่ที่เราอาจจะมี Connection Flight หรือว่าอาจจะ- จะต้องมีการหยุดพัก หรืออะไรก็ตามเนาะ อาจจะให้มีแผนสำรองว่า เอ่อ มีข้อมูลของสถานที่นั้น ที่ สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่กระทั่ง เอ่อ ถ้าเรามีเวลาเนี่ย ล เอ่อ เราจะได้ไป ไปดูอะไรได้บ้าง ไปเที่ยวอะไรได้บ้าง อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเก็บแผนสำรองเอาไว้นะคะ แล้วก็เวลาที่แบบไปเที่ยวเนาะ อยากจะให้แบบ ทำ วางแผนไว้แบบหลวม ๆ อะ ไม่ต้องแบบว่า เอ่อ แน่นเอี๊ยด จนแบบว่า โอ้ เนี่ยนะ 10 โมง เราต้องไปโน่น 11 โมง เราต้องไปนี่ อย่างเงี้ย คืออยากจะเอาให้แบบแผนหลวม ๆ พอที่จะ เวลาที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนี่ย เราจะได้มีแผน B แผน A อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้น่าจะโอเคไหมอะคะ?
โชคดี อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ โอ้โฮ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็จริงเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่า เรา อ่า ตั้งเวลาตายตัวเนี่ย แล้วพอเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะเครียด แล้วเราก็ไม่รู้ว่า จะทำยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าแค่วางแผนคร่าว ๆ ไว้หลวม ๆ แค่รู้ว่า โอเค วันนี้ ไปที่นี่ ๆ ๆ ไม่ต้องหลายที่นัก แล้วก็ไม่ต้อง เอ่อ ใส่เวลาอะไรขนาดนั้น มันก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้น ถูกไหมคะ? อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ แล้วก็ เนาะ เวลาที่เราไปเที่ยวหรือไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะ แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่แบบเราควบคุมไม่ได้ แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนไฟลต์ อะไรเงี้ยค่ะ เนาะ เราควบคุมไม่ได้ บางครั้งมันอาจจะดีเลย์ บางครั้งมันอาจจะยกเลิก เนาะ อันนี้คือให้พยายามเผื่อใจไว้ แล้วก็ยอมรับ โอ้ โอเค ถ้ามันดีเลย์ อย่างเงี้ย เราก็ต้องเตรียมพร้อม หาอะไรทำ หรือว่าหาสถานที่อื่น ที่อยู่ หรือว่า เออ หา แพลน อื่นทำต่อ อย่างงี้นะคะ แล้วก็สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือ เอ่อ อารมณ์ของเรานะคะ แล้วก็อาจจะเป็น แพลน ของเราว่า เออ พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้น เราก็ทำใจให้สนุก แล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำให้มันสนุก ให้ บ ยังไง ก็คืออย่าให้มัน รูอิน อย่า คืออย่าทำให้ แผนการเที่ยวของเราพัง เพราะว่าความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นเนาะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม จริงเลยค่ะ ความไม่แน่นอนเนี่ย ความจริงอะมันมีอยู่ทุกที่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่แบบตัวไปถึงสนามบินปลายทางแล้ว แต่กระเป๋าอะยังไม่มาอะค่ะ โอ้โฮ อันนี้เนี่ย โอ้ ตามกระเป๋ากันเหนื่อยเลย อะค่ะ
โอ้โฮ เออ <chuckles> เออ คือ อ เนาะ ถ้า ไป ไปถึงแล้ว ไปถึงสถานที่เตรียมพร้อมเที่ยวแล้ว แต่ว่ากระเป๋ายังไม่มา ต้องรออีกเนี่ย เออ อันนี้คือแบบลำบากเลยนะคะ แล้วแบบนี้ ตอนที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วปรับตัวกันยังไงบ้างเหรอคะ?
ค่ะ กระเป๋ายังไม่มา ใช่ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! ตอนนั้นก็ไปโรงแรมกลับไปนอนก่อนค่ะ เพราะว่าบินนานแล้ว เอ่อ ยังไม่ได้พักผ่อน ก็ไปนอน ไปคิดว่าจะต้อง คือการที่เราจะได้กระเป๋ากลับ มาเนี่ยมันยากมากเลยนะคะ เราก็เลยคิดว่า โอเค ไปช็อปปิง ไปที่เอาต์เลต ไปซื้ออะไรที่เราต้องใช้ จำเป็นจริง ๆ พวก เอ่อ ชุดเสื้อใน กางเกงใน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ เอ่อ น้ำหอม คือ ต ก็ซื้อใหม่ทั้งหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็จะซื้อแค่ เอ่อ ชุดสองชุด เอาแค่ว่า อ่า อยากจะ จะได้รู้ว่ามัน อ่า กระเป๋ามันจะมาไหมจริง ๆ ล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ต้องไป เทียวไปเทียวมากับ อ่า โรงแรมกับสนามบินอะค่ะ ก็คือ ส ที่สายการบินที่เขาเป็นเคาน์เตอร์อะ ก็กดดันเขาว่าแบบ "ยังไงยูก็ต้องหากระเป๋ามาให้ได้" อะไรอย่างเนี้ย "รู้เลยว่าเนี่ยไอมาจากที่สนามบินนี้ มาถึงที่นี่ ยูจะไม่รู้ได้ไงว่ากระเป๋าอยู่ไหน" อะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกเขาก็ คือคน คนที่นู่นอะ เขาก็จะได้แค่แบบ "คุณ ก็เปิด Ticket ไป" เปิด Ticket แล้วเมื่อไร ฉันจะต้องใช้กระเป๋าแล้ว
อะฮะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เออ <laughs> อะไร เออ Ticket อา ที่โน่นจะชอบอะไร ส่งอะไรที่เป็น Ticket ใช่ไหมคะ ส่ง เออ Ticket ไปแล้วเมื่อไรฉันจะได้เสื้อผ้า อืม อาจจะต้องมีการ เนาะ ตามนิดหนึ่ง อาจจะต้องมีการตามจิกนิดหนึ่งกว่าจะได้สิ่งที่ เอ่อ ต้องการมา อันนี้ก็โอเคเนาะ แต่คุณก็ทำได้ดีนะคะเวลาที่มีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลง หรือว่ามีอะ ไรเกิดขึ้นที่แบบ เนาะ ไม่คาดฝัน อย่างเงี้ย ก็ยังสามารถ "อืม ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปซื้อของรอ ช็อปปิง ซื้อของรอ" อย่างงี้ค่ะ อย่างงี้แหละค่ะ เนาะ สิ่งที่เราควบคุณได้ที่สุดก็คืออารมณ์ของเรา แล้วก็ เอ่อ ความคิดของเราเนาะ พยายามที่จะแบบ อืม เราก็จิกตาม จิตตามของของเรา แต่ก็ อย่าให้มัน เนาะ ทำให้เรารู้ สึกเครียดมากจนเกินไป จนทำให้รู้สึกว่า โอ๊ย! ทริปนี้ไม่สนุกเลย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อย่า อย่าให้มันถึงกับขนาดต้องทำให้เราเสียความสนุกจากการเดินทางของเราก็แล้วกันเนาะ อืม
เปิด Ticket แล้วเมื่อไรเราจะได้? ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! วันนี้ก็ได้คำแนะนำอะไรดี ๆ เยอะแยะเลยค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มารับ ฟังกัน คือถ้าเกิดว่า เอ่อ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมใจของเราเนี่ย แล้วเรามาเจอความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในทริปท่องเที่ยวของเราเนี่ย จากนักท่องเที่ยวเราก็อาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัย แล้วก็อาจจะแบบชีวิตเศร้า อะไรอย่างงี้ แต่ก็ ใช่ไหมคะ ถ้า ยังไงเราก็ต้องแบบคอยเตรียม เตรียมตัวเตรียมใจ ทุกอย่าง ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ? อืม
อ๋อ ใช่ อืม ๆ ใช่ ค่ะ ถูกต้อง ๆ เนาะ อืม เตรียมตัวเตรียมใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะ ก็ขอให้คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ เพราะว่า ห สาเหตุที่เราไปเที่ยวเนี่ยนะ ก็คือเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ เจออะไรใหม่ ๆ เนาะ ก็ขอให้คิดเป็นเชิงบวกแล้วกันว่า การ ที่กระเป๋าหายก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันเนาะ เออ ม เออ ไม่ได้มีทุกคนนะ จะได้มีประสบการณ์แบบนี้เราก็คิดเป็นในเชิงบวกแล้วกันเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ยังไงก็ นะ เออ คราวหน้าแล้วกันนะคะ ขอให้ทริปคราวหน้านี่แบบราบรื่นนะคะ ไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องแบบว่าไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วกันนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็ขอให้เที่ยวอย่าง สนุกแล้วก็ปลอดภัย ราบรื่นแล้วกันนะคะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ <laughs> ค่ะ ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ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
ค่ะ